Olha, como lidar com interpretações diferentes de uma mesma frase?
Sabe que tinha um diretor de teatro chamado Ziembinski, na nos anos setenta, eu acho, não sei.
Hum. Zimbins, zi como fala? Ah, Ziembinski, ok.
Ziembiski Ziembinski, Ziembinski e uma vez ele, num programa de televisão hã ele disse que para o não, só com a palavra não, você podia dizer não em 7 maneiras diferentes. E lá foi o homem mostrar os 7 métodos de e ele falava: "Não, não, não, não." E foi ele fez o 7 vezes, 9, eu não me lembro, acho que era 7 vezes, não sei o quê.
<laughs>
E o dia que eu vi essa se essa gravação. Velha porque, eu acho que ela tá em preto em branco, sei lá, eh, eu achei que aquilo explicava muita coisa.
Uhum. Sim.
Que às vezes os conflitos, as palavras das pessoas são muito mal interpretadas, de acordo com o momento de cada um.
Ah. Uhum. É isso que você tá falando é muito profundo, até porque, se aplica a várias situações e a várias palavras.
Pois é, e s eh, não, então, o que eu tô dando "O não" é um exemplo, né, do que eu tô querendo dizer. Que às vezes uma mesma frase pode gerar interpretação gera interpre gera, né, gera. Depende de quem ouve, de como ouve, o momento que ouve e aí, hã
Não só o não. É verdade.
E a gente precisa ter bom senso, antes de brigar, antes de se ofender, acho que a gente tem que esclarecer. <chuckles> Porque muitas vezes a gente, hã, enlouquece, né, com a própria fantasia, né, a gente cria dentro da cabeça, ah, então "Ele tá a pessoa tá querendo dizer isso pra mim." A pessoa não queria dizer nada ela só queria dizer está chovendo, né.
Hum. Uhum. Você acha então que a a grande mensagem do Ziembinski é isso que você está falando?
Hum eu acho que, hã as pessoas hoje em dia. Bom primeiro, o os textos, quando você manda texto, essas coisas, eh, acho muito perigoso. Porque o som de quem está escrevendo, não vai ser o mesmo som de quem está lendo. <chuckles> Porque eu posso escrever porque depende se a pessoa segue pontuação ou não, porque uma vírgula muda toda a diferença num texto, muda todo o sentido de uma mesma frase. Então, às vezes, a gente manda as coisas por escrito, e o outro não lê como a gente tá falando, na verdade, na nossa cabeça. E aí a gente pode criar um problema para gente, um mal-entendido, uma raiva, um ressentimento, um um incômodo, uma situação desagradável. Porque porque a gente mandou um texto, e que o outro não lê vírgula, não pausa na vírgula, né. En
É. Você tem razão. Você tem razão. Uhum. Sim. Tá. E e você sabe, pegando um gancho nisso que você tá falando. Ah, o que acontece também com as redes sociais agora, é que as pessoas quando escrevem, elas, hã, se posicionam ou falam, hã, o enfim, se se colocam de uma forma que não fariam se fosse, ah, em pessoa ao vivo.
Frente a frente. É jamais. Já é é isso mesmo é isso mesmo. Então aí é a história das pessoas terem que esclarecer. A gente esclarece, a gente vai e pergunta: "Deixa eu ver se eu entendi." Né, "Eu entendi direito? Você tá querendo dizer que isso, aquilo, aquilo outro." Porque senão pode dar uma con a falando, conversando um de frente pro outro, já às vezes dá problema. Por telefone, um pode dar problema. Às vezes você usa uma frase, ai credo não precisa me dar patada, o outro fala mas eu não sou cavalo, você está me chamando de cavalo? Né, pode ser assim, às vezes é um jeito de você falar, ai credo, né. Não precisa me dar patada quando o outro está ríspido com você. E você usa esse modo de falar, e o outro se ofende, "Mas você está me chamando de cavalo? Eu não sou cavalo, você me res mas não era isso que eu estava falando, é modo de dizer, não você me chamou de cavalo." Pronto, tá armada uma tremenda e foi só telefonema, hein. Agora você imagina escrever esse tipo de coisa, o outro lendo e você não conseguindo É tudo muito perigoso. Então, na verdade, a gente quando fala, a g as pessoas perderam o cuidado da fala.
Hum. Ok. Certo. Uhum. Uhum. É. É.
Da comunicação.
É interessante que ziembinski nem fazia ideia. É verdade. Que que os 7 tipos de "não", ah, teriam tanta lógica, no mundo de hoje com com essa com a rede social e as pessoas, na verdade, elas, hã, às vezes, a na rede social, as pessoas são exatamente o que elas são, porque elas estão atrás de um computador.
Então da onde ia parar os 7 tipos de "não" dele? É. É. Tem isso, né? É.
Já pensou nisso?
É. As pessoas esquecem que tem gente vendo, é como o rádio. Quando você faz rádio, você senta no estúdio, e está com o microfone
Uhum.
é como se você estivesse falando sozinho o tempo todo, mas você não está falando sozinho. Essa coisa, essas ondas do rádio, essas vibrações, essa sua voz, o que você está dizendo vai chegar em lugares que você nem imagina, com gente que você não conhece e nunca vai conhecer. Que nunca vão ver sua cara e você nunca vai ver a cara deles, é assim, é como se fosse um tsunami incontrolável isso. É a mesma coisa se você fala alguma coisa mal falada sem pensar, o problema é que as pessoas falam sem pensar, hoje em dia elas ofendem sem pensar, elas todas querem, hã, como é? A a gíria lacrar, quando fala alguma coisa ou quando escreve alguma coisa, então você vê o pessoal falando, escrevendo coisas e aí elas contradizem a própria, a a história, né? Não da a a história daquele fato, a história que tem relações e aí fica uma coisa e aí as interpretações são diferentes, e e e é uma pena, né? Porque porque aí existem conflitos, existem situações difíceis que não precisariam existir, porque nem toda situação com, assim, nem todo mal entendido, né, merece uma situação de conflito.
Certo. Uhum. Uhum. Ok. Aham. Uhum. Entendi. Hum, é. A a gente pode fazer uma brincadeira?
É. Hum.
Se você, for dentro do tema que nós estamos aqui conversando e e trocando ideias. Se você fosse o Ziembinski hoje?
Hum. Uhum. Ziembinski, é.
É, isso aí. No em 2025, hã, com base em tudo o que você falou, nesses conflitos, essas, eh, essa essa a como as pessoas reagem. Então você sendo ele
Hum. Uhum.
o que v você, como ele, sugeriria pra melhorar essas relações, hã, digitais entre as pessoas?
Olha, eu falaria que quando você diz o não, seja bem claro dizendo que tipo de não você está dizendo. <chuckles> Então é, "Não, eu não quero ir. Não, eu não acredito. Não, eu não estava ali. Não, eu estou assustado. Não, eu estou feliz. Não" Eu seria muito clara, eu seria redundante, porque os tempos pedem redundância. Porque é uma necessidade do claro ser muito claro. O o o o as cores têm que ser bem específicas, e bem determinadas, pra que o outro não venha com o seu olhar desfocado e deturpe o que você disse. Que deturpe as suas cores.
Ah ok. Uhum. Certo. Uhum. Enten compreendo, compreendo, é compreensível isso que você está dizendo.
É, porque senão, a além de criar um conflito, você que pronun que falou que emitiu a palavra, que emitiu a frase, pode passar a ter uma pecha, uma uma uma fama, uma responsabilidade de algo que você não tem que ter. Você não estava sendo grosseiro, você não estava sendo acusatório, você não estava sendo, hã, ca conceit hã, preconceituoso, você não estava sendo mas o outro, com a visão dele, deturpando a sua frase cob coloca sobre você um véu de maldade.
Certo, Certo. Olha, u uma coisa interessante do que você falou, se você fosse ele, eh, e e e traduzindo em outras palavras, talvez seja o respeito. Respeitar as as opiniões diferentes. Se todos respeitarem as opiniões diferentes das nossas, ah, sem dúvida as relações na no no mundo digital, através das mídias sociais, essas relações serão mais saudáveis e mais transparentes, como você sugeriu.
E Uhum. Hum. É verdade, mas o que mas o que as pessoas podem achar, é que elas estão sendo ofendidas, essa é a história, entendeu? É você deixar claro que você você precisa falar, emitir a coisa de uma maneira que o outro se entenda perfeitamente que você não está ofendendo ninguém, que você mas só para não ev para evitar confusão mesmo, entende. Não é porque o outro não vai gostar de você porque a sua opinião é diferente, porque isso de pouco pouco importa, entendeu? Isso não tem pouco importa não tem o outro não não paga as minhas contas, o outro não faz meu supermercado, o outro então se ele gosta de mim ou não gosta de mim também pouco me importa. Mas uma coisa é manter a verdade, a verdade de que se o outro, eh, decidir interpretar do jeito dele, com olhar preconceituoso dele, é uma frase que eu entendeu? Então aí eu passo a pagar uma pena de que não é minha, não fui eu que falei, aquilo não foi o que eu quis dizer. Então a gente tem que evitar que exista essa possibilidade, esta abertura pra uma distorção da verdade. Entendeu? É isso.
Ok. Certo. Uhum. Uhum. Tá, uhum. Enten entendo. Certo. Olha, o o uma coisa um ponto interessante que va vale a pena ser trazido agora é que a é
Uhum.
essa exposição nas mídias sociais, nesse mundo digital, é é um uma realidade recente, talvez no máximo 10 anos.
Hum. É bem recente. É é é.
De que exista esse esse novo mundo, então, ah, leva um algum tempo pra que as pessoas se eduquem.
Verdade.
E, nesse espaço, ah, as pessoas
Hum. Eu acho que tá o tempo tá a nesse tempo que tá acontecendo as pessoas só estão se deseducando. Ah.
Uhum. Mas, pois é, mas é é uma realidade onde todos podem dar as suas opiniões, o que antes não acontecia. As pessoas não davam as suas o opiniões, as opiniões ficavam às vezes pra si. Então, a as pessoas estão agora exercitando
É. Opa.
da dar à sua opinião.
Dá uma liberdade, uma oli liberdade de comunicação, de fala, é por isso que o Supremo Tribunal Federal quer fechar toda a internet, porque as pessoas estão livres demais e eles não gostam. É.
Uma liberdade. En Isso, en Ok. Então é um processo de aprendizado também e e é é tudo muito novo, é tudo muito novo. E é uma um processo que veio pra ficar e e el englobou todas as gerações, os mais velhos, os mais novos, os os os nem tão velhos, nem tão novos e cada um precisa se adaptar.
É. E do problema é que as pessoas também têm que se adaptar de uma maneira, que elas não tenham só direitos, mas que elas também tenham obrigações. Que elas não podem impor pro outro a verdade delas e o outro tem que aceitar. Porque aí quando o outro retruca, aí virou ofensa imperial, é alguma coisa assim, nunca dantes vista no planeta terra, né. Que que então mas também não pode ser assim, né. Então as pessoas precisam entender que tudo tem 2 lados espera antes de brigar, espera. Por isso que eu tô dizendo, a gente tem que hoje em dia falar explicando cada letrinha de cada coisa que a gente fala, para não correr risco de ter que brigar para ser esclarecida a situação. É.
É verdade. Uhum. Certo. Entendi. Certo, certo. Olha, foi muito interessante, ah, ouvir os seus pontos de vista.
Muito obrigada. Foi um prazer, viu? Achei
E é algo que es e e d u u estamos falando disso, mas muitos falarão também.
É.